Ага, ага.
Вот. А к вишне, да, тоже, тоже на нарадовались выколупыванием этих косточек. Да, да. Потому что, ну какое же, э, варенье из вишни с косточками. <laughs>
Колупали. Колупали. Ам, да, телевизор, я думаю, всё-таки сыграл в этом не последнюю роль.
Ой, та я нь й я я не знаю, если бы не было телевизора, занимались бы мы этим или нет. Боюсь себе представить. Боюсь себе представить, заниматься этим без телевизора. Вот, если честно. Очень боюсь.
Ой ой ой ой ой ой ой. Мгм, мгм.
М, э, это это не все развлечения наши были, а. Мы, по-моему, м, собирали еще горох. Вот зеленый горох себе представляешь, а? Там где стручки там внутри, вот эти горошины, значит, мы дожидались когда они там поспеют так хорошо, такие крупненькие станут, срывали эти стручки и потом занимались тем, что выколупывали эти горошины из стручков с тем, чтобы, э, мы по-моему, насколько я помню, замораживали вот эти горошины. Ну и потом зимой там использовали в разных блюдах.
Так. Зеленый, конечно, представляю, да, в стручке, да. Да. Ага, ага. Так. Мгм. Достанешь зимой, бывалоча горох. То есть у вас вот это вот время у телевизора не проходило зря, просто сидеть смотреть. Наши руки, как говорится, не для скуки. Мы выколупаем ими косточки, э, крыжовнику.
Нет, никогда. Да, никогда. <laughs> Не для скуки точно. <chuckles> И ты знаешь, самое интересное, это настолько вошло в мою привычку, что вот ты к что-то де смотришь и ты что-то делаешь.
Что я до сих пор машинально колупаю косточки крыжовнику, да?
Ах, <smacks lips> ну, н не настолько, просто мы когда, а, с мужем съехались вместе стали жить, он говорит: "Давай посмотрим фильм." Я говорю: "Да, конечно, щас что-нибудь возьму там, не знаю, дырку зашью, я не знаю." Он мне: "В смысле, успокойся, сядь, посмот" "Нет, подожди, мне надо что-то взять. Мне нужно, может хоть, поглажу." <laughs>
Ага, ага, дырку зашить нужно.
Понимаешь, то есть я не могла расслабиться и просто смотреть. Мне обязательно нужно было что-то делать.